Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué es eso que has aprendido de la gente cuando viajas a distintos lugares?
Híjole, bueno, más que aprender de la gente, bueno, es una enseñanza de vida, porque las veces que he tenido oportunidad de de viajar tanto, ah, aquí en en mi país como al extranjero, pues, siempre conoces a a personas o por lo menos las ves a las personas cómo están habituadas, ¿no? Ya a su a su estilo de vida en el lugar en donde en donde habiten. Eh, pues, he tenido la oport la oportunidad de viajar a varios estados de aquí de de México y ver cómo es diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, vas hacia las costas del Pacífico, ves cómo se manejan y cómo cuando vas a las costas del golfo también es diferente, ¿no? No se diga cuando estás en otro país también, como, pues, tan simple como la el el el idioma o la forma de hablar, si es que hablan el mismo idioma, si es que hablan también español, pues, cambia mucho, ¿no? Y desde ahí te das cuenta de de esta diversidad que hay en el mundo.
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Y, por ejemplo, en algún momento que viajaste, ya sea a un destino nacional o o internacional, ¿encontraste como un choque importante?, o sea, más allá como del del idioma, pero no sé, alguna tradición, alguna forma en particular de ser de las personas que dijiste: "Orale", ¿no?, o sea, qué distintos podemos ser, incluso estando en el mismo país.
Sí. Es, mm, pues fíjate que estando en el mismo país, yo creo que no tanto, es muy similar en cuanto a, mm, costumbres y tradiciones de manera general, digo, l la forma local, por ejemplo, en algún momento viajé a a las costas de Oaxaca y y en en Día de, mm, de Muertos, ¿no?, eh, entonces ellos sí llevan toda una celebración como muy especial, como que sí se apegan mucho a la a la tradición, a diferencia de como lo es en una ciudad, ¿no? En una ciudad ves esa mezcla de entre las tradiciones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, con las tradiciones mexicanas y y puedes tener esa esa mezcla, ¿no? En el caso de de allá de Oaxaca, pues, es prácticamente al 100%, pues, tradiciones de allá, ¿no?
Ujú. Ah, ujú. Ah.
Que son, pues
Okey. O sea que las traiciones son como más marcadas cuando hay una diferencia, ¿no?
S sí, claro, están más arraigadas, y en el caso de de un choque así como el que me que me, eh, preguntas en el extranjero, bueno, tuve oportunidad de visitar Egipto y tuve oportunidad de visitar también Israel y y sí sí, o sea, definitivamente, ¿no? Hay hay una cuestión ahí que finalmente, también por el tema religioso, este, te encuentras con un con un choque que dices: "Guau esto es, pues, muy distinto", ¿por qué? Por ejemplo, cuando estuve en estos en estos países, em, me parece, bueno, no no era época de Ramadán, en el caso de Egipto, con con los musulmanes. Pero sí es muy frecuente, ellos tienen det determinadas horas para hacer sus oraciones durante el día y durante el día hacen, me parece, 3 o 4 veces oración. Entonces, eh, en el viaje íbamos en el tour con los guías que, obviamente, pues, eran de allá y decían: "¿Saben qué? Es tal hora, denme un momento, tengo que ir a hacer mi oración". Desde el inicio del viaje nos lo nos lo dijeron, ¿no? Va a haber horarios específicos en donde les vamos a avisar que nos vamos a ausentar porque tenemos que hacer oración. Son como muy muy religiosos, ¿no? Eh
Ah. Ujú. Ujú. Órale. Ajá. Sí, es algo que no está tan contemplado, al menos en la cultura, eh, occidental, pues, no es como que haya horarios, ¿no? Entonces, seguramente, aunque ya sabías que podía pasar, pues, tal vez vivirlo de primera instancia, sí ha de haber sido como interesante descubrirlo, ¿no?
Sí. Sí, claro, y y por ejemplo, otra cosa que también llama mucho la atención es que, por ejemplo, ellos no consumen carne de puerco, ¿por qué? Porque su creencia, eh, les indica que, o s más bien su, ¿cómo le llaman a esto? Su su sus mandamientos, no sé, no recuerdo bien el nombre, o sea, en su en su libro sagrado
Ah, okey. Ujú.
que es el Corán, no les permiten consumir alime este, alimentos que, em, tengan contacto con la tierra, lo impuros le llaman. Que en este caso el cerdo, pues, es un alimento es un animal que se alimenta, eh, pues, justamente, bueno, pues, por eso el nombre, ¿no? Entonces, ellos no no lo consumen, no no no consumen el cerdo puede ser ter ternera que es lo que más más consumen, o puede ser res pero el la carne de cerdo no la consumen y eso también, pues, es otro otro choque, ¿no? Porque, pues, aquí en en México, pues, es es <chuckles> como, eh, el el pan de cada día, ¿no?
Ujú. Ah, okey. Ajá. Sí, claro. Y oye, cuando tuviste como esta oportunidad de de saber un poco más sobre las creencias o la cultura de estas personas en particular, tanto de las nacionales, ¿no? De de Oaxaca y esto, como cuando fuiste a Israel o cuando fuiste a Egipto, que te adentraste literal a lo que hacían día a día y que, pues, para ellos era supernormal, pero para ti era como, pues, algo distinto, algo que no tenías tan palpable, ¿cómo cómo fue tu reacción? O sea, ¿cambió como la perspectiva que tenías sobre ellos?, eh, ¿llegaron como a algún tipo de opinión, eh, muy particular, que que te naciera de de empezar a ver cómo es que estas personas, eh, tenían una vida un un tanto distinta a la tuya?
Sí. Sí. Pues, eh, desde el momento en que se estuvo haciendo la preparación del viaje, eh, pues, todos estos estas situaciones m las, pues, por lo menos las leí, ¿no? Yo sabía que que había estas situaciones, ya al momento de verlas en práctica, de verlas poner en práctica, o sea, de confirmarlas, dices: "Oh, guau", pues sí es, o sea, sí lo hacen así, no es nada más una cuestión meramente informativa y que te dicen y no pasa, ¿no?, efectivamente sucede, ¿no? Y y
Ujú.
por ejemplo, en en Israel, lo que también me llamó mucho la atención fue el tema de que, por ejemplo, eh, allá tanto hombres como mujeres tienen que hacer su servicio militar.
Ujú. Ah, okey.
E-en el caso de México, pues, nada más son los hombres, ¿no? Y pero allá, es hombres y mujeres y el servicio militar allá dura 5 años.
Ujú. Guau.
Entonces, eh, pues, tú ves por toda la ciudad, eh, sobre todo, o sea, no en sí en sí, todo en toda la ciudad, tanto de, del lado musulmán como del lado judío, tú ves, eh, a muchos, este, jóvenes y y y mu hombres y mujeres, este, los ves ahí caminando con sus armas y y todos esos son son, este, elementos que están haciendo su servicio social. Entonces, también es así como impresionante, y bueno, pues, se entiende por por lo que se sabe, ¿no?, de toda la toda la situación que que existe en esa zona.
Ujú. Eh, y creo que, o sea, son pequeñas como cositas, ¿no? Que que aunque a esto que decías del servicio militar, que aunque es algo que ocurre en tu país, pues, no, el hecho de que una mujer entre por obligación a al servicio militar, pues, no ocurre, ¿no? Entonces, como que es es un pequeño, un ligero cambio, pero que, pues, sí te te puede como hacerte preguntas, ¿no? Cuestionarte de cierta forma. En tu caso, ¿cómo lograbas quizás hacer conexiones con las personas locales?, ¿no? O sea, eh, te integrabas, por ejemplo, con este tema del servicio militar, ¿empezabas a hacer preguntas o nada más te basabas con los guías o hacías como, eh, útil, eh, un celular para s para indagar más de la información? ¿Cómo fue como el el adentrarte más a a su cultura? Ya estando allá.
Sí. Sí. Pues, fíjate que que fue más que nada a través del guía que de la guía que llevábamos porque, bueno aunque no había ningún inconveniente en
Ujú.
en establecer contacto con con las personas, que de hecho, en un momento dado sí lo llegué a hacer con con con dos dos personas, 2, no sé si llamarle soldados, pero ellos ya no estaban haciendo ya no eran del servicio militar, ¿no? Ellos ya estaban, o sea, ya eran parte del cuerpo de del, pues, no sé si era el ejército o era policía pero, eh, los contacté porque me llamó mucho la la atención
Ujú.
la f la manera, ¿no? Veías a uno y es con rasgos totalmente árabes, ¿no? Y veías al otro y era con rasgos totalmente judíos, y los 2 estaban ahí juntos trabajando, llevándose muy bien, y decías: "Bueno, realmente qué tanto es el conflicto por las diferencias, eh, este, religiosas entre la gente. Si aquí, pues, están trabajando co con un mismo objetivo o" Exacto. Entonces, eso fue lo más que pude acercarme, l todo lo demás, eh, fue a través de de la guía, la guía nos decía: "No, pues mi hija está apenas, eh, terminó su servicio militar y ella es experta en en es en explosivos", ¿no? Órale, que pues, este, sí son cosas que, pues, te sorprenden. Y fue a través de ella donde, pues, más pudimos conocer cómo es que que viven allá, ¿no? De manera, pues, normal y cotidiana.
Órale. Juntos. Ujú. Órale. <chuckles> Oye, y justo esta guía también les daba como estas observaciones de cosas que quizás no podían hacer, ¿no? Porque, digo, a lo mejor el tema de la comida, pues, te decían que ellos no lo hacían, pero a lo mejor tú como eres e e externo, digamos, a la cultura, quizás tenía estas permisiones, ¿no? Pero siento que hay culturas en las que sí son como super rígidas. Por ejemplo, eh, si tienes que entrar a una mezquita, pues, las mujeres tienen que irse de cierta forma, si no, no puedes entrar o tienes que vestir de tal a tal cosa. No sé, ¿hubo algún tipo de prohibición?, o sea, ¿que aunque no fueras parte de la cultura, que fueras una persona externa, tenías así prohibido hacer? ¿Lo pudieron como tener de la mano del guía o que lo hayan aprendido, pues, ya estando allá?
Así es. Mm, bueno, sí fue de la mano del guía, porque son recomendaciones que te hacen antes de entrar a a estos sitios, porque sí entramos a mezquitas. Em, aun aun, bueno, en las mezquitas entramos en la parte en, bueno, en Egipto fue parte del mismo viaje, este, en Egipto sí fue, mm, un una indicación de los guías en que, por ejemplo, las mujeres tenían que entrar vestidas, o sea, no tenían que ponerse ningún atuendo especial como lo hacen las mujeres de allá que se tienen que cubrirse la toda la cabeza, etcétera, pero sí era: "No puedes entrar con con pantalones cortos, este, no puedes entrar con blusas muy cortas, también muy escotadas". O sea es una vestimenta normal, sin ahora sí que sin enseñar de más, ¿no?, de acuerdo a como ellos lo ven. Entonces, también en las mezquitas está separado la parte de, en donde hacen oración los hombres, a donde hacen oración las mujeres, ¿por qué?, porque la forma de orar de ellos es ponerse de rodillas e inclinarse hacia adelante, poner las manos y la cabeza en el piso, entonces, nos decían: <clears throat> "¿Por qué se separa la oración en lugar de oraci de orar los hombres y las mujeres? Porque el hecho de agacharse, si hay un hombre detrás de una mujer, el hecho de que el hombre vea a la mujer agachada y y, mm, mostrando su figura hacia el hombre, eso genera es es motivo de de que genera una tentación y, pues, es lo que menos se busca en en esos lugares y en esos momentos". Entonces, pues, dices: "Oh, pues, guau". Es sorprendente, porque, pues, aquí, obviamente, las formas de orar son distintas, no lo ves, no lo no lo conoces, y cuando te lo dicen allá y y lo ves, pues, sí, es sorprendente, ¿no?, es es totalmente diferente a a a lo que lo a lo como lo haces tú aquí y claro. Y sí, bueno, finalmente, aunque no hay tanto contacto con la gente
Ujú. Ujú. Okey. Ajá. Es ser. Ujú. Okey. Claro. Ujú. De lo que estás acostumbrado, ¿no? Ujú.
gracias a esas recomendaciones y eso que comentan los guías, pues, aprendes sobre la gente, ¿no?
Claro. ¿Para ti cuál crees que haya sido como que el mayor aprendizaje en general? No, nada m no solo de uno de los puntos, sino, ¿qué es lo que te quedas de poder conectar con la gente local de ciertos espacios? ¿Cómo lo puedes aterrizar? ¿Cómo lo puedes quizás a veces como integrar a tu día a día?
Bueno, creo que cuando suceden este tipo de de situaciones, cuando viajas, eh, a cualquier lugar, a cualquier destino, aprendes de la gente. ¿Qué aprendes? Sobre la diversidad, sobre la diversidad cultural, eh, sobre la diversidad de tradiciones que finalmente forman parte de la cultura. Pero, este, yo creo que es eso, ¿no? Que todos somos diferentes y que realmente puede haber una coexistencia con todas esa con toda esa diversidad sin necesidad de llegar a ningún conflicto como desafortunadamente los existe.
Ujú. Okey. Um. Sí, creo que, tienes mucha razón en esto, ¿no? Al final, o sea, hay como, culturas o formas de ser muy diferentes que a lo mejor, no encajan con lo que nosotros creemos o del espacio en el en el contexto en el que nosotros somos. Pero al final, pues no no es motivo, ¿no? Como para, atacar o para, eh, seccionar a las personas, ¿no? Al final, pues, solamente es una cosa de de respetar y y listo, ¿no? Todos podemos convivir de una u otra forma. Somos humanos y tenemos como esta mínima conexión o comunicación, más allá de nuestras creencias, de nuestros gustos, de nuestra ideología, lo que sea, pues sí es como, pues, tratar solo de de llevarnos bien sin hacerle mal al otro, ¿no? En tu caso, ¿has tenido como alguna, eh, referencia o alguna cultura que te gustaría, mucho conocer porque crees que es muy, o sea, es completamente distinta a la tuya, que, ah, todavía no conozcas?
S s Sí, sí, claro, eh, eh, una, este, quisiera yo conocer tanto, pues, la, eh o, la oriental, ¿no? Y me gustaría mucho, mucho, ya, ya sea China o sea Japón, sería muy interesante, eh, pues, conocer esas culturas y y, pues, de la misma manera, ¿no? A lo mejor de la misma manera, como lo dices ya en ocasiones pasadas, este, conocer esas culturas.
Ujú. Ah, okey. Ujú. Wao. Pues ojalá que se te dé muy pronto ya me contarás después, qué tal te fue. Muchísimas gracias por compartir esto conmigo.
Sí, muchas gracias. Gracias a ti, que tengas buen día.
Gracias.
Hasta luego.